À! <chuckles> Cũng có nha. À, nói chung cái này đó, nó cũng là như thế nào ta? À, có những cái cái lời dạy dỗ nó đi đến, nó động đến cái tấm lòng của một đứa học sinh.
Ừm. Ừm hưm. Đúng vậy.
Còn có những cái lời dạy nó nó như thế nào? Nó cứ như là gió thoáng qua thềm, nó mang cái tính chất giáo điều nhiều quá.
<chuckles> Ừm. Có nghĩa là nó mang cái tính chất mà giảng dạy theo khuôn khổ nhiều quá, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng. Mà kiểu như là ừm, đúng rồi, nó sẽ làm cho, ưm, học sinh cảm thấy mệt mỏi.
Ừm. Điều đó là rõ ràng.
Thì nói chung là mình cũng là một cái bạn học sinh rất là bình thường thôi. Nếu như mà mình, ờ, cảm nhận được cái gì mà cái lời dạy của thầy cô nó động đến tấm lòng của mình thì nó sẽ thay đổi được cái cuộc đời của mình. Nó sẽ thay đổi được cái cách mà mình mình sống sau này. Ờ, còn thì đôi khi có những cái, ưm, lời dạy nó, ơ, ơ, nó cũng đã được nghe nhưng mà rồi nó cũng trôi qua, mà mình bây giờ cũng không nhớ được nữa.
Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. À. Đúng rồi, rõ ràng thì thời gian thì nó sẽ lấy đi những cái thứ gì mà nó thực sự là nó không có quá in hằng vào trong cái trí nhớ của mình, thì chắc chắn là sẽ có vài cái, ưm cái câu chuyện mình sẽ quên đi. Vậy thì, <chuckles> ừm, vậy thì, ờ, nếu nha, nếu trong cái trường hợp mà bây giờ đi, ờ, khi mà mình, ờ, vô tình mình gặp lại được thầy cô trong những cái dịp nào nó nhất định chẳng hạn, thì, ờ, bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ thể hiện gì với cái là cái thầy cô đó qua thông qua những cái hành động nào để mà thể hiện được cái cái lòng biết ơn, cũng như là, ờ, cái sự cảm mến của mình vì cũng chính nhờ thầy cô là mình đã có được ngày ngày hôm nay.
Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm. Chứ mình thì cũng hông có phản đối gì. <laughs> Mình thì cũng thuộc học sinh ngoan. <laughs> Ừm. À. Ừ.

Có luôn nha. Có hai thầy cô mà phải nói là bây giờ mình vẫn còn nhớ rất là rõ, à, thứ nhất là một người đã cho mình một cái, ừm, một cái tình thương, ờ, một cái tình thương mà mình cứ nhớ hoài, à, còn có một người thầy thì lại chia sẻ cho mình về, à, những cái, ưm, những cái bài học, ờ, những cái bài học, giống như là, những cái, à, câu kim chỉ nam ở trong cuộc đời vậy đó. Thì đầu tiên á, đó là cô giáo của mình hồi lúc đó mình còn chưa vô lớp 1 nữa bạn ơi, mình mới nh nhớ là mình mới có 5 tuổi thôi, thì cái, kiểu, ờ, ừm, kiểu vậy đó, mà hồi xưa thì một lớp đâu có được mấy đứa học trò đâu, 2, 3 đứa à. Thế thì hôm đó, ừm, cái, kiểu, trường thì nó cũng như cái nhà vậy đó bạn nhỏ xíu xìu xiu, cái mình đi học thì buổi chiều đó hông biết sao mẹ mình á hổng đón mình, đón mình trễ lắm, kiểu, như mình mẹ mình làm ca chưa có về đó, thì cô giáo thấy mình ngồi thấy thương quá đi thì cô mới chở mình về, cô mới chở mình về mà đó là đi bằng xe đạp chứ hổng có xe máy, mà cô cô thương lắm, cô mới đặt mình ngồi ở cái yên đằng trước á.
À, hai người. Ừm, tình thương, à. Ừm. À. Ừm. À ha. À, kiểu, như mẫu giáo giờ ha? Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, thời xưa. À! Ừm. À. <laughs> Ờ.
Cô mới ngồi đằng sau rồi cô đạp vòng lên, mới đầu thì mình cũng hông biết sao đâu, thì cô cứ ngồi cái xong rồi cô vòng cái tay cô cô ôm mình vậy nè, cô giữ rồi tay cô lái, rồi hai chân cô đạp. Nói chung là cô vận động hơi bị vất vả, rồi lúc sau mà mình tới nhà rồi cái mình nhìn lại, ồ, cái áo của cô ta nói bị sình, ta nói văng đầy lên hết trơn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, thế là cô cố ý cô để mình ngồi phía trước vậy đó, để mình hổng có bị văng bùn.
Ừm, rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. À, <laughs> ồ. À, do cái bánh xe nó văng lên ha, ừm. Ừm. À, hiểu. Cái cái
Ờ, thì sau này mình nhớ là như vậy mà mình mình cái cảm động mà mình thương cô mà mình mình nhớ hoài luôn là vậy đó.
<laughs> Quả thật thì cái hành động đó của cô thì thật sự là, ừ, nếu như mà ai đi chăng nữa thì chắc chắn là cũng phải nhớ thôi, tại vì cái hành đọ thì cái hành động đó không khác gì m của một người mẹ dành cho con của mình cả, đúng hông bạn? Ừm, <chuckles> đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ừ, mặc dù nó cũng nhỏ thôi, đúng hông bạn? Nó cũng hổng có phải là cái gì mà to tát, ưm, nhưng mà nó nó rất là cảm động.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy <chuckles> rồi vậy thì không biết là cái người thầy mà đã cho bạn nhiều cái kim chỉ nam, những cái lời khuyên như là một cái kim chỉ nam cho cái đời sống sau này á, thì, ờ, có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với thầy hông?
Đúng là tình cảm thực sự đó. Ừm. Ừm.